Eee, sebenarnya sih enggak yang di semuanya disediakan, cuma kan memang, eee, kalau untuk bersih-bersih gitu, mmm, memang dari ya, memang dari dari dari pemerintahnya, gitu ya. Terus, eee, yang lainnya sih masyarakat sendiri. Kayak misalkan di saat, eee, ulang tahun raja ini biasanya ada pasar loak, Kak. Nah, itu yang melakukan rakyat.
Mhm. Bukan tanggung jawab warga. Ya oke. Heeh. Oh. Oh, oke, menarik, ya.
Gitu. Akupun boleh ikutan, gitu. Kalau ada barang-barang bekas di rumah aku yang masih bagus, gitu kan. Kadang-kadang kan beli barang banyak, ya. Isi rumah tuh jadinya tuh penuh, padahal penuh dengan barang-barang yang nggak berguna, gitu ya. Nggak dipakai lagi lah maksudnya. Itu kita bisa jual pada saat ulang tahun Raja, ini boleh kita ngegelar gitu di trotoar.
Mhm. Mhm mhm. Iya. Bener bener. Mhm. Oke. Jadi kayak mirip, eee, yard sale itu bukan, ya?
Semacam begitu. Iya. Heeh. Cuma ini anak-anak kecil juga juga boleh ikutan, biasanya tuh anak-anak udah diajarin, nih, ayo, dari kecil kan mereka udah diajarin kayak menghargai, ya uang, gitu loh, Kak. Jadi kan dia jual, dia bisa beli, apa, dia dapet uangnya, eee, habis itu entar dibeli mainan lagi yang baru, gitu kan.
Oh, oke oke. Oh. Heeh heeh. Heeh, iya, benar benar. Mhm. Oh, iya benar. Nah, kalau dilihat dari antusiasme, lebih bagusan mana nih, antara di tempat Mbak tinggal dan di Indonesia, atau sama?
Kalau dilihat dari yang mungkin kemewahan atau gimana di kayaknya di Indonesia deh lebih ini, lebih kayak bener-bener dipersiapkan banget. Misalkan ya, yang aku tahu dulu zaman aku sekolah aja, gitu, eee, aku kan anak drum band, Kak. Itu udah latihan kan jauh-jauh hari. Bener-bener serius banget itu loh. Eee u
Heeh. Heeh. <chuckles> Heeh heeh. Iya iya, bener. Dari Januari biasanya, ya?
Iya, udah jauh-jauh hari, apa tuh, setiap kali mata pelajaran aja, makin dekat tuh, dipanggil gitu keluar. Aku sih senang-senang aja, ya. Wah, asik nih ya! Apalagi mata pelajaran yang aku nggak suka gitu, misalkan kan. Wah, alasan nih, gitu kan, untuk latihan drum band, gitu kan, itu bener-bener dipersiapkan banget, sampai tuh ke seragamnya, semua, bener-bener, eee, apa sih, kayak, lebih, ya, mewah, gitu loh, Kak. Kalau di sini kan boleh dibilang yang menghiasi itu rakyat sendiri, gitu. Jadi ya kayak, eee, kayak ulang tahun aja. Ulang tahun di rumah misalkan dia beli, eee, apanya ya, benderanya untuk yang atau kayak yang pita-pitanya itu. Jadi setiap jalanan setiap jalanan di kompleks tuh beda-beda, gitu, Kak. Inisiatif dari yang punya rumahnya jadi itu di kompleks itu.
<chuckles> Heeh heeh. Iya, bener. <laughs> Iya iya. Mhm. Iya. Iya. Oke. Heeh. Mhm. Oh, oke.

Kalau momennya itu sih yang tadi itu aku bilang, yang bajunya ya, itu udah spesial banget, eee, pakai baju oranye dengan, m m eee, masyarakat Belanda lainnya dan itu juga bukan mal masyarakat Belanda aja sih. Ada yang misalkan lagi berlibur ke sini mereka juga ikutan gitu jadi oh, bolehlah gitu. Terus di pinggir jalannya itu udah dipagarin juga gitu, Kak. Jadi biasa suka ada kayak, eee, parade juga dan, mmm, waktu, eee, ta bukan tahun kemarin, tahun sebelumnya itu rajanya suko juga keliling, Kak. Jadi yang ulang tahun keliling ke kota, eee, jadi dia bilang misalkan tahun ini dia ke kota mana gitu, jadi dia merayakan dengan mass eee, rakyat ya di kota tersebut dan 2 tahun yang lalu dia datang ke kota aku dengan keluarganya ya.
Heeh. Mhm. Mhm. Boleh juga? Oke. Oke. Oh, oke luar biasa ya. Mhm mhm. Oh, dan sempat melihat juga? Sempet
Iya ngelihatlah, heeh, ngelihat ke rajanya.
Oh, sem sempat ngomong enggak? Bincang-bincang gitu enggak? Enggak. <chuckles>
Oh, saya enggak karena, eee, akunya itu pas datang ya dengan keluarga aku, itu udah rame di situ, Kak, di pinggir jalan tuh udah penuh orang gitu, jadi aku juga, agak susah dan harusnya di sebelah jalan yang di seberang kamilah gitu, harusnya ke berdirinya di sebelah situ.
Heeh. Oh, oke. Mhm mhm. Oke.
Akunya agak jauh, tapi me eee, mereka cukup ya ko apa, kayak kalau aku bilang sih ramah gitu ya, biasa aja gitu, maksudnya ya kayak baju yang maksudnya ke jas gitu, eee, iya normal, tapi iya humble enggak enggak kayak misalkan film-film zaman dulu yang kayak kaku gitu, pake baju gala gitu iya enggak sih, Kak.
Iya iya. Humble gitu ya orangnya? Mhm. Iya. Benar. Bajunya sampai yang panjang-panjang gitu tuh enggak? Beda ya berarti?
Enggak enggak enggak enggak enggak panjang-panjang, iya pasti rapilah gitu karena kan ya diplomat ya, mmm, apa, eee, jadi mereka juga rapih heeh, kayak gitu, terus anak-anak
Oh, iya. Hmm, oh oh iya. Berarti beda kayak di film-film ya? <chuckles>
Iya beda kayak di film-film zaman dulu gitu. <chuckles> Nah terus, eee, anak-anaknya juga ikut juga ya. Kan mereka punya anak iya, kan ada 3, eee, perempuan semua. Jadi kan, eee, Belanda itu kan, eee, kayak ratu begitu kan, sebelumnya kan ibunya kan, ibunya raja yang jadi ratunya berapa tahun, sebelumnya juga ibunya. Cuma kan yang ratu terakhir itu enggak punya anak perempuan, jadi sekarang punyanya raja. Nah kebetulan rajanya sekarang punya lagi anak-anak perempuan gitu. Jadi anak yang paling tua itu kan nanti penggantinya, dia juga ikut gitu waktu pas datang heeh, pas datang ke kota kami tuh tiga tiga anaknya ikut. Jadi yah pengalaman yang seru jugalah, Kak, masa ngelihat, oh ini wew ininya kan rajanya Belanda gitu ama keluarganya. Senang juga gitu.
<chuckles> Iya. Oh, anak-anaknya ikut juga. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Oke. Eh, iya benar benar. Iyalah. Benar. Nah kalau ngomongin raja sama ratu nih ya, eee kita kan i eee, tumbuh tahu dengan raja ratu itu, eee, Ratu Elizabeth itu loh yang di Inggris itu. Nah kalau dibandingkan dengan suasana-suasana yang kita lihat di TV-TV itu ada kesamaannya enggak?

Dijual ya pe palingan yang kentang gorengnya Kak, ini kan cemilan, e di Belanda ya, kentang goreng, dicocol sama, e mayones gitu kan biasanya heeh. Nah, itu ada jajanan, jadi kayak semacam, kayak di mobil gitu loh Kak, kayak di bus gitulah.
Mhm. Iya, bener. Oh, oke. Mhm. Oh kayak food truck gitu ya?
Itu ada di pinggir, e jalannya, mhm.
Itu dijual atau gratis kalau kayak gitu? Kalau di acara kayak gitu? Oh, dijual, kirain gratis. <laughs> Oke oke.
Kayak gi Oh enggak, itu dijual sih. Heeh, sayangnya nggak dapet gratisan, enggak. Kayak gitu terus, eee, ya kan banyak orang juga yang boleh, memang bebas, boleh jualan. Ada yang makanan, ade heeh, boleh cuman, e
Mhm. Oh, boleh. Makanan Indonesia pun, boleh dijual di situ?
Boleh, kalau aku misalkan nih mau, ah mau ikutan juga, ya tapi Kak aku tuh, eee, musti kayak minta, apa, eee, inilah, mendaftar gitu loh, aku mau ikutan, e iya, untuk dekorasinya gitu, mau ikutan juga. Karena kan, misalkan, acara kayak gitu di setiap, eee, daerah perumahan, tuh ada juga lokasi-lokasi kayak yang untuk, e rakyat, eee beraktivitas gitu ya, untuk, eee, masyarakat setempat. Itu biasanya mereka tuh di perkarangannya juga dikasih untuk orang-orang yang, eee, yang daerah perumahan itu untuk jualan, Kak.
Oke. Oh, daftar ya, heeh heeh. Hmm. Mhm. Oke. <clicks tongue> Oh, enak dong ya, tapi ribet nggak, untuk daftarnya sendiri?
Enak. Oh, enggak sih, nggak dibikin susahnya untuk kasih tahu ya, mau ikutan itu, heeh. Iya, dan kita boleh bawa tikar kita aja gitu kan, yang lebih pagi. Datangnya, dapat lokasinya lebih bagus gitu kan, lebih ke depan gitu, heeh.
Eggak, nggak dibikin susah, bagus berarti ya? Oh. Oh iya tetep ya, datang harus, e lebih awal buat dapat tempat yang bagus. <chuckles>
Iya, itu bener-bener penuh Kak, dari ujung ke ujung gitu ya, eee, ya namanya semua boleh ikutan, gitu kan.
Oh, iya, ya. Kalau ini ada batasnya nggak sih? Kalau misalkan itu musim apa ya kalau boleh tahu pas April itu? Di sana.
April itu, masuknya sebenarnya musim, eee, semi, iya.
Semi? Oh, pantesan banyak ya, ko kalau misalkan nih, ada nggak festival yang pas di musim dingin? Nah ada pengaruhnya nggak? Ada mat masih banyak enggak yang datang?
Musim semi.